Ha, yok, ben, eee, tek, eee, ablayım ben, bir de erkek kardeşim var ama işte diyorum ya, söz konusu kadın olunca, bir de travmalı kadın olunca orada ben biterim anında. <chuckles>
Hı. <chuckles> <chuckles> Hımm. Hımm. Anladım. Peki Leyla'nın travması neydi dizide, en büyük travması?
Leyla'nın en büyük travması bir, eee, saldırıya maruz kalması aslında ve sonrasında, o saldırıya maruz kaldıktan sonra tekrar, eee, saldıranla birlikte bir ilişki kurması. E, bunu insanlar bir türlü anlayamadı. Zaten travma bağı burada devreye giriyor bir noktada. Çünkü kendini çok kötü, eee, pis hissettiği için ancak onunla aklanabileceğini düşünüyor. Bunu çok güzel açıklamışlar aslında psikiyatrlar ama insanlar izlememiş demek ki. Evet, yani, o evet, evet çok enteresan. Bu arada da oyuncu müthiş. Gökçe Bahadır oynuyor. Galiba Gökçe Bahadır'a karşı da benim bir sempatim olduğu için çok müthiş bir oyuncu, oradan da ben yakaladım. <chuckles>
Hımm. He, e anladım. Hımm. Hıı. Hıı. Hı hı. Anladım. Evet, evet, enteresan gerçekten. Hıı. Hımm. Evet. A, Evet. Evet, eee, peki sence yeni versiyonu, eski dönemi mi yansıtıyordu? Yeni versiyon derken tabii ki, hani Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı tarihten bambaşka bir zamanda çekildi. iki binlerin başında. Eee, eski, eee, o dönemi yansıtıyor muydu, yoksa iyi bir yapım mıydı, eee, dönemin şartlarını, eee, bugüne yan eee, dönüştürerek?
Hı hı.